Guarda sono molto curiosa, vorrei farti qualche domanda riguardo la tua esperienza personale con le diverse lingue, in particolar modo, ehm, vorrei capire prima di tutto se tu parli, uhm, una lingua a casa o se, diciamo, nella tua realtà familiare si parlano più lingue; e poi n anche come questa, mhmm diciamo questa abitudine che hai in casa ha in influenza il modo in cui tu poi comunichi all'esterno.
Allora guarda, io parlo diciamo, tra virgolette, potrei definirmi "bilingue" okay, nel senso che ti s specifico, uhm, il mio dialetto, il napoletano, è una lingua riconosciuta dall'UNESCO, okay. Quindi Esatto è è una lingua che ha proprio anche una grammatica, cioè si deve scrivere in una maniera corretta. Quindi io, mhmm, essendo campana ho imparato sin da molto piccola proprio a parlare napoletano il napoletano punto puro, uhm, che è diverso poi, diciamo, da quello tra virgolette "sporco;" e quindi, mhmm, cerco sempre in almeno nella mia casa, poi di utilizzare questo napoletano per non perderlo, ehm, però ovviamente questo poi non deve pregiudicare i miei rapporti all'esterno cioè nel senso all'esterno non intendo dire, uhm, con altri amici ma magari, uhm, in ambiti ufficiali ecco.
Ah. Certo, certo. Cer Mh. È vero. Ma questo, ehm, ti è stato insegnato, m mhmm, in casa nel senso è qualcosa che hai appreso magari, mhmm, al di fuori quindi con gli amici e l'hai portato in casa, cerchi di usarlo per non perderlo, o è stata proprio la tua famiglia a coltivare questa seconda lingua?
Allora, guarda considera che a Napoli, uhm, tutti parlano il dialetto; cioè è proprio, mhmm, una cosa
Ah. È ancora conservato tutt'oggi?
Allora come tutte le lingue si evolve, quindi chiaramente è cambiato. Però ti dico che tutti a Napoli lo parlano, nel senso che, mhmm, è raro trovare qualcuno che non lo capisca o che magari non lo parli proprio. Ehm, quindi è
Mh, vero, vero, hai ragione. Questa è una è veramente una bella è una bella cosa vedere che che alcuni dialetti sono ancora molto conservati, nonostante, mhmm, ci sia un po' un trend, ultimamente si nota come con la globalizzazione, con l'avvento diciamo, l'apertura anche dell'Italia uhm, l'apertura mentale ai nuovi paesi, ehm, il vi il viaggio, si stiano perdendo alcune tradizioni, uhm, specifiche di ogni di ogni regione. Quindi è bello sentire che c'è ancora chi lo conserva in famiglia e lo usa tutti i giorni.
No assolutamente io, mhmm, la penso esattamente come te, perché in realtà poi c'è anche un'altra faccia, cioè, non solo con la globalizzazione si sta andando a perdere, ma in generale c'è sempre di più lo stereotipo del fatto che il dialetto sia volgare e che quindi non si debba parlare.
Hai ragione. Hai mai hai mai sofferto questa categorizzazione del tuo dialetto, uhm, in qualche contesto, non lo so, ehm, al di fuori magari di casa, mhmm, in cui qualcuno ti ha, uhm, criticato o magari, uhm, nel mondo del lavoro, cioè, mhmm, ehm, ti è mai capitato di sentirti a disagio perché il tuo dialetto viene uhm, viene te considerato come dici tu volgare?
Sì, allora, io abito ancora a Napoli, quindi abitando a Napoli, nel mio contesto di tutti i giorni non accade, però ti dico che quando ho viaggiato magari, uhm, sai quando, se si sta meno attenti no, a parlare correttamente italiano, scappa magari quella parola in napoletano e mi è capi esatto, e mi è capitato, uhm, magari io parlavo con il mio ragazzo o con la mia famiglia, ehm, di sentire: "Ah, questi terroni". Che è una cosa molto brutta da sentire, e denigratoria e razzista.
Ah. Certo. Il modo di dire. Mh, certo. E purtroppo ancora utilizzata a volte.
Esatto. Che poi onestamente è un insulto che non ha né capo né piede, perché la verità è che a a Napoli si è sempre a Napoli ma al sud, si è sempre coltivata la terra, uhm, quindi non capisco perché doverlo trasformare in un insulto, allora i contadini sono, diciamo esatto
Sì, esatto, senza ragione. Anzi quasi forse non non non più che un insulto dovrebbe essere un, ehm, un pregio di di avere un contatto così forte con le proprie origini con la propria terra.
Esatto e e ti dico che, in questo caso, lo stereotipo che c'hanno un po' appioppato a noi napoletani, no che a me quello che dà fastidio è anche il pensiero che la lingua napoletana sia volgare, perché quello che è passato poi diciamo, ehm, al nord e anche al sud e al centro, è che il napoletano sia il napoletano che vedi nelle serie tv dove appunto, diciamo, si parla un napoletano, A: a volte sbagliato, che non è puro, okay, mhmm, passami il termine
Mh-mh. Ah questo è interessante, e quindi tu hai noti, che nella televisione non viene neanche bene rappresentato?
No, perché il napoletano, ehm, diciamo il napoletano puro ecco, è il napoletano che tu vedi parlare da Totò, da Eduardo De Filippo, da Pino Daniele, è quello il napoletano, è una lingua poetica, okay, ed è una lingua che ha, come ho già detto, una sua grammatica. Vedere le serie tv come Gomorra, o come Mare Fuori, dove magari alcuni attori in Mare Fuori non sono napoletani, quindi parlano napoletano storpiato.
Mh. Ah, addirittura, questo ecco è int è intes prendono anche attori che devono imparare persino una nuova lingua per poter recita al posto che prendere attori di di quel luogo.
Eh, esatto, e quindi io, da napoletana, quando ho visto qualche puntata ho detto: "Cavolo ma questi non sono napoletani." Cioè questo, mhmm, è una cosa che se sei bravo per carità perché no, ma se non sei napoletano, non sei bravo a impararlo si sente, lo storpi, e al, uhm, diciamo poi all'esterno dà un'idea sbagliata del napoletano, e di come si parla, e poi c'è tutto il contesto della volgarità che viene associato al napoletano, no, con tutte le parolacce.
Mh-mh. E' vero, è vero. Quindi, mhmm, diciamo che quando hai menzionato il fatto che, a volte, quando sei fuori magari dal tuo contesto di vita di quotidiana quindi fuori magari da Napoli, quando viaggi, ehm, ti ritrovi a, mhmm, cercare di nascondere forse questo accento? Perché è, uhm, hai s è diciamo, è giud vieni perché spesso ti capita di essere giudicata? Ehm, ti è mai capitato invece di, mhmm, voler diciamo di, ehm, tirarlo fuori di proposito proprio perché fiera, ehm, di quello, diciamo, uhm, della della tradizione legata a questa lingua? E in nel caso in cui ti sia successo, ecco, quale, mhmm, qual è la differenza? Cos'è che cambia nel caso in cui, ehm, lo usi anche quando viaggi o quando invece preferisci tenerlo nascosto?
Mh. Allora guarda, ti faccio 2 esempi che penso siano abbastanza esemplari, no? Allora il primo è stato una volta io ero a Napoli, una strada molto trafficata di Napoli, trafficata intendo dire a livello proprio umano, perché è una strada, uhm, molto
Mh. Ah, non solo da macchine quindi.
No, non da macchine proprio, ehm, è molto turistica, quindi si parla di una zona pedonale. È una zona b bellissima di Napoli, che soprattutto sotto Natale viene assediata dai turisti, perché è una zona nel centro storico dove c'è poi proprio una, mhmm, possiamo dire, una strada che viene chiamata San Gregorio Armeno, dove si vendono presepi, cose per Natale, eccetera, quindi
Certo. Mh-mh. Ah con i regali, di questo tipo.
Sì, proprio in realtà legata, soprattutto, al culto del presepe, che è una cosa tipicamente napoletana. Ehm, e quindi cosa succede? Che una volta io ero appunto di ritorno dall'università e dovevo andare a comprare questa, diciamo, frittatina fritta, uhm particolarmente buona, in questo praticamente rinomato, uhm, diciamo street food di appunto Napoli. E, considera che la strada era così affollata che io m ma veramente affollata, cioè devi pensare che non c'era spazio per passare, che io non avevo fatto caso che lo street food avesse la fila e mi ero messa davanti. Una signora del nord, uhm, parlo
Ah. <chuckles> Mh. Addirittura. Ah. Cioè Un errore in buona fede, diciamo.
Ecco, lo feci in buona fede ovvio, perché, cioè, nel senso, mhmm, il napoletano stereotipo anche qui non è che passa per forza la fila assolutamente, okay? Cioè, io mi arrabbio con i miei stessi compaesani quando lo fanno, quindi voglio dire uhm, praticamente questa signora puramente del nord disse, alzando la voce con l'intento di farsi sentire, ehm, appunto che io volevo fare, diciamo, l'ill l'illegalità no, la cosa non giusta, che io volevo appunto prenderle il posto, perché io mi sono girata
Mh-mh. Ma certo. Mh mh. Addirittura l'illegalità, come se stessi infrangendo qualche legge, nel qualche legge stradale.
<chuckles> Va beh, ehm, la E esatto. Vabbè perché poi questi sono diciamo i classici razzisti che poi vengono al sud però, poi la criticano. Va beh, comunque, io mi sono girata e, con una grande nonchalance, le ho risposto in napoletano, okay? In quel caso perché l'ho fatto? Perché la volevo mettere in, mhmm, bru bum diciamo, una brutta mostra, rispetto a tutti gli altri napoletani, quindi ho detto: "Tu ti permetti di dire una cosa del genere, io ti faccio fare una figuraccia davanti a tutti". E quindi le ho rispo
Esatto. Mh-mh. Ah, quindi in quel caso l'hai usato come un'arma, mhmm, per magari non tanto per ferire, ma per fare realizzare all'altra persona che si stava comportando male.
Sì, è come un'arma. Esatto, no ovviamente non c'era un intento, uhm, di uhm, era proprio per metterla a figuraccia come si dice, no, cioè, nel senso che io l le ho detto, in napoletano: "Guardi che non è perché sono napoletana, io per forza devo saltare la fila. Questa è una" appunto ovviamente non l'ho detto in maniera molto carina: "...è una stupidaggine che vi dite tra di voi, ma non è così". Tutti quanti si sono girati l'hanno guardata, la signora è ammutolita, io ho preso mi so
Mh-mh. Sì. Mh. Tutti quanti, che erano più che altro napoletani o stranieri? Giusto per capire, mhmm, che impatto ha avuto.
Eh, s sia stranieri che napoletani.
Ah, okay, un mi un mix.
Quindi anche il proprio il ragazzo che appunto stava dando le frittative la le frittatine, l'ha sentito.
<chuckles>
Ehm, e poi mi sono sono andata indietro e mi sono messa alla fine della fila, e l'ho fatta tutta.
Cer e lei come mhmm, diciamo, la gente, e anche poi la signora con cui stavi parlando, come hanno reagito? Si sono, ehm sent diciamo, s ehm, lei si è sentita in colpa, ha realizzato di aver fatto una gaffe, di aver diciamo, di aver forse pensato un po' in termini di pregiudizio più che, uhm, di effettivo diciamo, ehm, di effettivo lam mhmm, lamentarsi per qualcosa che potrebbe succedere a chiunque? Ehm, si è risentita o ha fatto un po' la sostenuta, <chuckles> ha capito la situazione?
Mh. No, la signora si è no, la signora si è fatta, possiamo dire, piccola, piccola, voleva scomparire, perché la figuraccia era stata tanta, perché aveva buttato uno stereotipo, uhm, su una, mhmm, persona che in quel momento non voleva fare niente di ehm, cioè niente che lei stesse insinuando. Io non metto in dubbio che magari ci possano essere, appunto, persone a Napoli che non siano proprio menti corrette, ma come ovunque.
Ah ecco. Sì, sì. Eh. Quindi in quel caso hai usato la lingua, ehm, diciamo, la tua mhmm, non so se la consideri prima o seconda lingua, beh, comunque, u hai usato questa lingua come una forza e non come qualcosa da nascondere, come qualcosa di di cui vergognarsi, il che è è molto bello. E invece mi dicevi che c'è un altro esempio forse, ehm, di una situazione in cui hai voluto nascondere?
Mh. Esa Allora, non è una situazione in cui io ho voluto nascondere, ma è una situazione in cui il napoletano tende a nascondere. Nel senso che uhm, sì, perché l la grande pressione, no, del fatto che, ehm, veniamo considerati volgari, veniamo considerati diciamo, ecco, come se il napoletano fosse una lingua volgare, uhm, porta molto spesso i genitori di oggi a non insegnare ai figli, ma, in realtà, anche della mia stessa generazione, il napoletano, quindi molti ragazzi non lo sanno parlare Sì!
Mh-mh. Ah! Ecco, sì, interessante! Ah, davvero? Ah okay. Quindi, dicevi, pri quasi prima suggerivi il fatto che qu ehm, quasi tutti sanno parlare, diciamo, è molto raro trovare qualcuno che non parli il dialetto, ma, probabilmente, da quello che dici, nelle prossime generazioni, questo diventerà sempre più comune, non riusc non sapere.
Allora, è dif a n è difficile trovare qualcuno che non lo capisce a Napoli, mhmm, e anche che non lo parla diciamo, è difficile perché qua quas ma anche le mie generazioni, per quanto i genitori non non diciamo, proprio li bacchettassero: "Non devi parlare napoletano, devi parlare solo italiano." Magari lo parlano storpiato, ma lo parlano, ma lo capiscono perfettamente. Però ti dico che i bambini di oggi molti, mhmm, non lo saprebbero parlare perché non gli viene proprio insegnato, viene considerato come volgare dagli stessi napoletani e questa è una cosa bruttissima
Ah, capisci, okay. Certo. Mh. E come ti fa sentire questa cosa, Mhmm, ne parli a casa anche con, magari, i tuoi genitori? Cosa ne pensate come famiglia, come come una famiglia che ha se l'ha sempre parlato.
E guarda, ti dico che mia mamma, ancora tutt'oggi, se siamo in mezzo alla strada, e, appunto, faccia faccio un'uscita in napoletano uhm, ovviamente non volgare, un'uscita in napoletano normalissima, mia mamma dice: "Ehi, parla italiano." Capito, quindi per farti capire
Mh-mh. Ah, anche lei, okay. Anche all'interno del tuo contesto familiare, a volte, ehm, non viene considerato come qualcosa da da nascondere.
Sì. Esatto, in famiglia me a me lo hanno insegnato, quindi sono stata fortunata perché in famiglia mi lasciavano parlarlo, ma, invece, fuori, c'è proprio questa pesantezza che io, ti dico, non comprendo perché è l la nostra lingua, cioè, è è è come dire a un siciliano: "Non parlare siciliano." O un calabrese: "Non parlare calabrese." Ma perché?
Cer Esatto, no, ma, forse diciamo, si può dire che, forse, ehm, è quasi una conseguenza, uhm, negativa, uhm, che, mhmm, è accaduta pur cioè, che accade, purtroppo, per il fatto che ci sono così tanti discriminazioni nei confronti di delle persone che, uhm, nel tempo. Ovviamente, non è tutto accaduto, ehm, in un giorno, ehm, u questo profonda, mhmm, scissione o comunque isolamento, ehm, che s che se si sente che se si sente a Napoli, magari, come mhmm, come popolo, come ehm, com con l'utilizzo di questo dialetto, è il frutto di, magari, tanti anni in cui chi lo parlava, veniva, mhmm, punito, uhm, veniva non aveva, magari, le stesse opportunità di lavoro all'esterno e, quindi, ehm, c'è, ovviamente, qualco un problema radicato. Comunque capisco la tua mhmm, la tua tristezza in questo caso e fai mhmm, fai benissimo a mhmm, a continuare, uhm, a vederle un po' come u una tradizione importante da mantenere.
Esatto. Sì. Sì, viene anche quasi considerata un po' ignoranza perché, appunto, mhmm, post dopoguerra, i nostri nonni, okay, parlavano tutti napoletano perché pochi erano andati a scuola, quindi, ad oggi, anche tra napoletani stessi, chi parla in napoletano è perché viene considerato un qualcuno che non sappia parlare italiano, ma io so parlare perfettamente l'italiano.
Mh, ce sì, si nota, ehm, appunto. E come pensi possa ovviare? Ehm, si si dovrebbe intervenire a livello scolastico, ehm, per cercare di mantenere questa tradizione? Ci sono, magari, dei gruppi, uhm, al di fuori della scuola che, ehm, cercano di preservare, ehm, il dialetto? Ehm, raccontami se sei a conoscenza di qualcosa che potrebbe aiutare se, mhmm, sviluppato meglio.
E e e quindi Allora, guarda, non penso che in scuo a scuola si debba insegnare il napoletano perché, appunto, è la scuola italiana, quindi si deve parlare in italiano, però ti dico che bisogna in diciamo fare in modo che i primi non razzisti siano i napoletani stessi. Quindi iniziare ad comprendere che non bisogna avere razzismo per la propria cultura perché ce l'hanno inculcato, un antimeri med meridionali meridionalismo che ci hanno inculcato da sempre, che, adesso ancora, noi facciamo su noi stessi.
Sì. vero. Mh-mh. È proprio vero. È stato internalizzato e, quindi, s ne uhm, ne soffrite poi le le conseguenze. Guarda, è un tema molto importante e, ehm, sono contenta che ne abbiamo parlato perché sono venute fuori delle considerazioni, uhm, che sarebbe veramente bello, poi, analizzare anche, mhmm, di più. Quindi ti ringrazio molto per avermi mhmm, diciamo, per avermi, uhm, inclusa in questo mondo e avermi spiegato tutte queste dinamiche. Grazie mille!
Esatto. Esatto. Grazie a te.
A pres